โอ้! ดีมากเลยนะครับ เรียกได้ว่า เอ่อ ช่วงหลัง ๆ อะ คือ อ จริง ๆ เอไอมันมี มันมีผลในชีวิตประจำวันมาเยอะแล้วอะเนาะ มานานแล้วแหละ แต่ว่าเหมือนช่วงหลัง ๆ เนี่ยก็จะเข้มข้นขึ้นน่ะครับ เรียกได้ว่า เอ่อ ทุกอย่างเลยอะเนาะ อย่างเช่น เอ่อ อย่าง ChatGPTอะครับ ก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเยอะเหมือนกันนะ เรียกได้ว่าตั้งแต่ เอ่อ ตั้งแต่เช้าเลยครับ ตื่นนอน อย่างเช่น ปัจจุบันผมก็มีการใช้ ChatGPT แบบบางทีถามเรื่องทั้งมีสาระไร้สาระ อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือเหมือน เอ่อ ให้เขา โอ้! ได้หมดเลยครับ ใช่ บางทีเหงา ๆ ก็คุยกับแชทเล่นก็มีอะครับ ก็เห็นเขาเป็นเพื่อนก็มี เออ ใช่
อือฮึ ครับ อืม ก็คือใช้ได้หมด ใช้ได้หมดเลยใช่ไหม? อา ครับ เหรอครับ? อ๋อ อย่างเหงา ๆ คุยได้ด้วยเหรอครับ อย่างเช่นยังไงครับ? คือ มัน มัน มันมีผลไหม มัน แบบว่าเขาตอบได้ดีไหม หรือว่ายังไง? อา มีตัวอย่างไหม?
ใช่ ๆ มี ๆ เอ่อ ตอบดี เขาตอบ เขาตอบมีสาระมากมากเลยอะครับ อย่างเช่น แบบว่า <chuckles> เอ่อ อา ๆ อย่างเช่น เราถามขำ ๆ ใช่ไหมครับ ว่า "เฮ้อ เหงาจังเลย อยากมีแฟนชาวต่างชาติทำไงดี?" อะไรอย่างเงี้ยนะ เออ เขาก็ตอบมา แต่เขาตอบเป็นเหตุผลน่ะนะครับ เขาแบบ เอ่อ "การอยากมีแฟนชาวต่างชาติเป็นเรื่องที่ เอ่อ ไม่ใช่เรื่องที่ผิด ขั้นแรกเราต้องแนะนำ เราต้องเปิดโอกาสให้ตัวเอง ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยว" เอ่อ เป็นขั้นเป็นตอนเลยครับ อืม
เหรอ? อือฮึ ครับ อา ครับ อ๋อ อืม โอ้โฮ! <chuckles> โอ้! ดีจังเลย เออ ก็ ก็จริงของเขานะ ถ้า ถ้าคิดตามก็คือเป็นเรื่อง เอ่อ ที่ทำได้ มีเหตุมีผล ใช่ไหม? โอ้โฮ! ครับ
ใช่ ๆ อา ใช่ครับ ถ้าตรงกันข้ามเนาะ ถ้าเราไปถามเพื่อนจริง ๆ แบบนี้ ใช่ไหมครับ เพื่อนอาจจะแบบว่า "เพ้อเจ้อ" อะไรอย่างเงี้ย ก็แล้วแต่ ใช่ไหม แต่ อา ใช่ ๆ อันนี้ก็เป็นเพื่อนที่มีสาระ อ นิดหนึ่งครับ
อา อ๋อ ด่า ก็ <chuckles> ครับ อะฮะ อืม แล้วอย่าง อย่างถ้าเรื่องของการทำงาน อะไรอย่างงี้ล่ะ สำหรับคุณเนี่ยมัน มันเป็นในทิศทางไหนอะครับ ในเรื่องของการใช้เอไอเนี่ย? อา
อือ อืม โอ้ การทำงานก็เยอะ เยอะมาก ๆ ช่วยเยอะมาก ๆ เลยครับ เห็นทั้งในตัวเราเอง แล้วก็เห็นทั้งคนข้างเคียงด้วย น้อง ๆ แถวนี้ก็แบบว่าใช้เหมือนกันนะครับ อืม อย่างเช่นว่า เอ่อ บางทีอะครับในเรื่องงานเนาะ เขาก็ต้องมีการให้เราคิดไอเดีย บางทีก็ เอ่อ เอ่อ บางทีในเรื่องงานเขาอาจจะมีโยนหัวข้อมาให้อะนะครับ แล้วก็ให้เราคิดไอเดียต่อยอดจากหัวข้อที่เขาโยนมาให้ เราก็คิดไม่ออก อะไรแบบเนี้ยนะครับ ก็ง่าย ๆ บางทีก็ถาม ChatGPT บ้าง เพื่อที่แบบจะได้เป็นไอเดีย อะไรแบบเนี้ยนะ เออ แล้วก็ ChatGPT ก็ตอบดีเสียด้วยสิเดี๋ยวเนี้ยครับ ตอบดี มีสาระ แล้วก็เหมือนที่เขาตอบอะเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ด้วย อย่างเงี้ย อะไรอย่างเงี้ยครับ อืม
อ ครับ อา ครับ ยังไงครับ? อือฮึ อืม อืม อืม ครับ อา อือฮึ อา